وأتفرّج على أي حاجة، ممكن أقعد بقى بالساعة وأسرح، عارفة أنتِ بقى طبعًا الReels والحاجات دي وفيديوهات بتاعة الTikTok، بافضل أتفرّج عليها وقت طويل، ولو زهقت بقى ممكن أفتح فيلم مثلًا أتفرّج عليه، كُلّ ده قبل ما أنام.
اهم. إمم. صعبة أوي.
آآ، عشان آه، لأن عشان بس عايزة أدخل في النوم، م يعني، ف فالموضوع بقى بجد مأثّر عليَّ بطريقة، أنا أنا حاسّة لأ، إن أنا لأ، الوضع الوضع كده بقى صعب، و
إمم. عندِك حق طبعًا.
آه، بالضبط. امم.
طيب أنا عايزة أسألِك، هو أنتِ عندِك مثلًا، مشاكل نفْسية أو في مشاكل في حياتِك الفترة دي هي اللي جدِّت عليكِ مثلًا؟ أو مشاكل صحّية بتاخدي ليها أدوية معيّنة، فممكن تكون الأدوية دي برضه من ضمن الأسباب؟ والَّا أنتِ كده بدون أي سبب الموضوع اتغيّر معاكِ فجأة واحدة؟
بُصّي، هو الفكرة لأ، أنا الصراحة ما ما خدتش أدوية ولا حاجة، أنا الفكرة إن أنا فعلًا الفترة اللي فاتت كان فيه ضغط في الشغل كبير جدًا، كان بيخلّيني أشرب كمية قهوة عشان أفوق، لإن أنا كمان أنا ب ش باشتغل في الحسابات، ف أنتِ عارفة آخر السنة بقى وبنعمل جَرد لكلّ حاجة، وعشان بقى آه بنقفِّل السنة خلاص
إمم. إمم. إمم. آه، طبعًا.
آآ، فطبعًا كمية حسابات مهولة، والوقت ضيّق خلاص إحنا قرّبنا على آخر الشهر وكده، فكمية حسابات وأرقام مخلّياني دايمًا لازم أكون مصحصحة، فايقة، عشان ما أعملش آمم، ما اكتبش رقم غلط، ما أعملش حاجة غلط، طبعًا أي غلطة بالضبط بفورة يعني، فباشرب كمية قهوة، لمّا لمّا جد آه، لمّا باصحى من الصبح ل لازم فنجان قهوة Espresso آآ، Double كلّه يعني، عشان بس إيه أفوَّق كده، وعايزة أقول لِك بقى إن الموضوع إيه مش بس بتوقف على فكرة ال القهوة بتاعة الصبح، لأ، أشربها الضهر، العصر، المغرب، آآ آآ، عشان آه، بقِت خ حالة كده زي ما تقولي كده خلاص يعني آه، اللي هو لازم أشرب قهوة، مش عارفة أفوق غير بالقهوة. آآ، مش عارفة أتعامِل غير بالقهوة، امم، بالضبط.
إمم. أي غلطة طبعًا، بالضبط، إمم. إمم. مشكلة. إمم. ياه! زي المَيَّة. إمم. أنا فاهماكِ جدًا. بجد فاهماكِ ومقدّراكِ، والموضوع قد إيه صعب معاكِ، وأنتِ مضغوطة stress بسبب شغلِك، وstress تاني بسبب قلّة النوم أو النوم المتقطِّع والسهر، فطبعًا أنتِ محاطة جدًا ومضغوطة جدًا وأنا حاسّة بيكِ، طَب أنتِ فكّرتِ إنِّك أنتِ تحلِّي المشكلة؟ والَّا يعني حاسّة إنِّك ما لكيش حَل، مش لاقية لها حَلّ و وه ونشوف مع بعض حَل؟

بُصي الصراحة أنا كنت عايزة أتكلِّم بجد معاكِ في موضوع، يعني مأثَر عليّا بشكل سلبي الفترة الأخيرة، وبجد مخلّي يومي كُلّه بايظ، يعني مش عارفة أضبطُه إزاي، وكنت بجد محتاجة أتكلِّم معاكِ، ومحتاجة نصيحتِك جدًا، عشان يعني أحاول إن أنا أعمل توازن تاني، أو أحاول أوجِد حل، لإن أنا الصراحة مش عارفة أحِلّ المشكلة دي إزاي، هو الموضوع كُلّه ليه علاقة بإن أنا نومي دايمًا بايظ، مُتقطع جدًا، آآ باصحى كتير وقت الليل، و وما باكونش عارفة أرجَع لنومي بشكل طبيعي، يعني إن هو حتّى لو صحيت، ما باعرفش أرجَع آآ إن أنا أنام ب بشكل عادي، ف طبعًا ده بيسبب لي آآ صُداع وكده، ومش عارفة بقى أضبّط الموضوع ده إزاي، ومش عارفة أعمل إيه، فعشان كده بجد كنت محتاجة لنصيحتِك يعني جدًا.
امم، بجد أنا مُتفهماكِ جدًا وحاسة بيكِ، وفعلاً مشكلة النوم المُتقطع دي مشكلة مش سهلة خالص، وبتأثر على الحياة كُلّها، أنا بجد حاسة بيكِ جدًاً، ومُشفقة على الإحساس اللي أنتِ حاسة بيه، طيب هو المشكلة دي بدأت معاكِ من قريب؟ يعني حاجة جديدة بالنسبة لِك؟ والّا أنتِ بقالِك فترة كده؟
والله لأ، هو الفترة الأخيرة بقيت كده، يعني أنا قبل كده ما كنتش باواجه نفس المشكلة دي خالص على فكرة، الفترة الأخيرة دي اللي هو مثلًا ما يقارب الشهرين.
امم.
آآ الموضوع بقى ابتدا معايا يتفاقم، يتفاقم، يتفاقم، آآ مش عارفة ليه، آآ ممكن يكون فيه أسباب الشُّغل مثلًا، ضغط الشُّغل، مش عارفة الصراحة، بس ال من شهرين بالضبط، آآ فجأة نومي بقى مُتقطع وما بقيتش ما بقيتش يعني أنام بشكل طبيعي، أو إن أنا أدخُل في نوم عميق، باشرب قهوة كتير جدًا، جدًا، جدًا عشان أعرف أفوق لمّا باصحى، مش عارفة الصراحة أعمِل إيه بجد.
امم. امم. بجد موضوع صعب جدًاً، وأنا مُتفهماه أوي بجد وحاسة بيكِ، طيب هو الموضوع بيتكرر معاكِ أكتر من مَرّة بالليل؟ يعني النوم المُتقطع ده بتصحي كُلّ يوم فعلًاً بالليل يعني مش عارفة تنامي ونوم مُتقطع؟ والّا يعني كُلّ كام يوم مَرّة كده؟
لأ، هو حرفيًا بشكل يومي، يعني بشكل مُتكرر، آه، مُتكرر بشكل يومي جدًا الصراحة، آآ عشان كده باقول لِك إن هو بقى مأثر عليّا بطريقة غريبة، يعني فلمّا باصحى بقى تاني يوم الصبح، حرفيًا بقى بُصي صُداع، عين تحت عيني بقى ما أقولكيش، يعني هالات سودا، وشي ميِّت خالص، طاقتي، صحتي، آآ ما باكونش ليّا نِفس أساسًا آكل ولا أشرب ولا أفطر، باحِسّ إن أنا بقى هزيلة جدًا، وكُلّ ده بسبب النوم، يعني كُلّ ده بسبب إن أنا أولًا بالضبط بانام متأخر جدًا، على فكرة، يعني بانام متأخر، ما باعرفش أنام بسهولة، عقبال ما أدخُل في النوم أصلًا باخُد وقت كبير أوي، باتفرج بقى ممكن عشان أ أ يعني أنيِّم نفسي بافضل أفتح الموبايل
ياه! صعب أوي. صعبة جدًاً، أكيد. امم. امم. طبعًا، أكيد طبعًا. آه طبعًاً أكيد. امم. امم.